เรามองว่า เอ่อ ถ้าเราเปลี่ยนงาน เราก็อาจจะ เอ่อ เป็นงานที่สายงานใกล้เคียงอะค่ะ หรือว่าสุดท้ายแล้วเรามองว่า สิ่งที่เรา หรือสกิลทักษะอะไรต่าง ๆ ที่เราได้จากการเป็นเซลล์อสัง ล อสังหาริมทรัพย์อะ มันต้องได้เอาไปต่อยอดแน่ ๆ เพราะเรารู้สึกว่า มันค่อนข้างที่จะครอบคลุมกับหลาย ๆ อาชีพ อย่างเราเองเนี่ยเป็น เรารู้สึกว่า แบบ อืม งานที่เราทำอะ มันค่อนข้างที่จะแบบใช้สกิลการเจรจาต่อรอง แล้วเราก็มองว่างาน อื่น ๆ น่ะ เออ ไม่ว่าจะแบบทางตรงหรือทางอ้อมอะ ก็สามารถใช้สกิลการเจรจาต่อรองได้เหมือนกัน อืม เราก็เลยรู้สึกว่า แบบ อืม ยังไงเราต่อยอดได้แน่ ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถึงทำ ถึง ถึงเปลี่ยนงานใหม่ อะไรแบบนี้นะ อืม ค่ะ แล้วทางนั้นล่ะคะ? อืม
อืม ครับผม อา ครับผม อืม ครับผม อา ครับผม อ๋อ ผมก็ ครับผม ทางนี้ก็ยังคงคิดว่า ถ้ามีโอกาสได้เปลี่ยนงานใหม่เนี่ย จริง ๆ แล้วสายงานของเราเนี่ย เรียกได้ว่าทุกองค์กรจำเป็นต้องมีเนาะ เพราะว่า อ่า เนื่องจาก องค์กรใหญ่ ๆ อย่างเงี้ย ก็จะต้องมี อ อ่า มี QC หรือว่ามีเขาเรียกว่า อ่า เซฟตี หรือ จป. วิชาชีพเนาะ ซึ่งหน่วยงานของเราเนี่ย ก็จะอยู่ใต้ under ของ ของทีม จป. อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าที่ไหน อ่า ต้องบอกว่า จริง ๆ ทุกองค์กรขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปเนี่ยครับผม จำเป็นที่จะต้องมี จป. วิชาชีพเนาะ แต่ตัวเลขไม่ค่อยแม่นน่ะ ไม่ค่อยมั่นใจว่าเท่าไร แต่ว่าจำเป็นต้องมี ถ้าที่ไหนมี จป. วิชาชีพ ก็จะต้องมีผู้ช่วยลักษณะเนี้ยครับผม ก็คือเจ้าหน้าที่ที่ดับเพลิงได้ เจ้าหน้าที่ที่สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ซึ่งบางที่ก็อาจจะใช้ ซับคอนแทรก หรือบางที่ก็อาจจะใช้เป็นพนักงานประจำของบริษัทไปเลยก็ได้ครับผม ก็เลยคิดว่า การโลดแล่นอยู่ในสายอาชีพเนี้ย ก็ยังสามารถไปต่อได้อีกเยอะเลยครับผม
อืม อืม อือฮึ อืม อืม อืม อืม อือฮึ แล้วคุณคิดว่า อะไรคือแบบว่าสิ่งที่ยากที่สุดในการทำงานนี้คะ?